Ja, ganz genau ganz genau. Das wäre auch irgendwie <sighs> wie schön gewesen, wenn's da irgendwas gegeben hätte, ne? Vielleicht auch nur so einmal im Jahr 'n Seminar für alle Mütter, die grad Zuhause sind oder so von der Firma aus oder so, ne? Oder auch extern, ne? Irgendwelche Weiterbildungen oder so, jetzt vielleicht übers Arbeitsamt oder nicht übers Arbeitsamt, aber irgendwie so. Mhm, ja.
Ne, also man hat Ja. Genau. Eben. Zum Beispiel. Ja. Genau. Ja. Ja, dass das halt dann gut funktionieren kann auch und dann auch dieser Übergang von der äh, vom ich sage jetzt Mutterschutz äh, vom Mutterschutz zurück in den Job, ich glaube, da, äh, m m müss müsste auch noch viel mehr, äh, Unterstützung angeboten werden. Ja, also wenn man genau.
Mhm. Ja, du sagst es, äh, und im Moment fühle ich mich da leider noch so ziemlich alleingelassen, aber ich muss sagen, das hilft mir jetzt, dass ich mit dir schon mal da drüber so sprechen kann und du ja,
Das freut mich. Mhm. Ich versteh das auch total, also weil das macht natürlich einem das Leben auch irgendwie schwerer, ja, dass man da, ähm, nicht so viel Unterstützung kriegt und das dann gesagt wird: „Ja sorry, geht nicht, ähm, wir haben schon jemanden in der Position.“ Hä, schaff doch einfach 'ne neue Position, was ist 'n das Problem? <laughs> Da müssen doch Gelder da sein oder so, ne? Also, dass es halt dann nicht so einfach ist, ist schon
Ja. Ja. <laughs> Ja, genau, ne, weißt du? Ich denke mir das auch. Dann dann verlieren sie lieber ein 'ne volle Kraft als 'ne gute halbe Kraft zu haben, die dann aber wirklich voll dabei ist in der halben Zeit, ne? Und wenn ich jetzt gehe, in die volle Zeit halt bei äh, in den Gedanken bei meinen Kindern nach, was machen die grade? Wie geht's denen, ne? Ja.
Ja. Eine gute g genau. Ja e Ja das ist ja genau. Mhm, ja, also ich meine, es ist ja auch so, wenn man als Teil äh, Teilzeitkraft arbeitet, da denken die dann immer, man arbeitet nicht so viel, aber man packt ja quasi das, was 'ne Vollzeitkraft macht, in 'ne Teilzeitposition. Du hast ja dann trotzdem dieselben Aufgaben, ne? Finde ich halt dann auch, äh, trotzdem sehr schade, dass sie da dich nicht wei mehr unterstützen im Moment.
Genau. Genau. Mhm, genau. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch jetzt äh, ja, ist mir jetzt durch unser Gespräch auch nochmal klar geworden, das ist wahrscheinlich das, was ich dann ultimativ gerne auch hätte, ne? 'Ne Teilzeitstelle, wo ich mich voll einbringen kann und dann auch anerkannt werde und ja, mhm.
Wenn Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Ja. Natürlich weißt du jetzt nicht, was in 'nem Jahr ist, was in 'nem halben Jahr ist, ob dann auf einmal die Teilzeitstelle doch wieder frei ist oder sowas, ne? Also das weiß man ja halt auch nicht, nur dass halt der Momentzustand natürlich etwas belastend ist, das ist halt total nachvollziehbar.
Mhm. Ne.